Eee, Japonya'da tam 3 ay kaldım ama, eee, çalıştığım hostelde 2 aya yakın kaldım. O da Osaka'daydı ama şey, eee, Tokyo'da normal yani çalışmadan, daha doğrusu ücretsiz kalacak yerim olmadan kaldım. Osaka'dan da birçok yere trenle gide gidilebiliyorduk. Kyoto'ya gidiliyordu. Naray'a gidiliyordu. Evet.
Hı hı. Hımm. Anladım. Peki, böyle, farklı kültürlerle, özellikle, hani, bahsettiğin böyle bir deneyim üzerinden düşündüğünde, karşılaştığında empati kurmak sence neden önemli? Yani, bunu yapamadığın oldu mu, empati kuramadığın, gerçekten çok şaşırdığın bir şeylerle karşılaştın mı?
Hı hı.